Aku sih biasanya eee, ini ya kalau misalnya aku lagi butuh sudut pandang baru biasanya aku, ini apa ke media sosial kayaknya sih, apa kayak bisa cari di media sosial, cari di internet sih biasanya Kak, misalnya
Oh, oke. Iya iya iya iya.
eee, eee, kayak podcast-podcast gitu kayak podcast gitu kan di YouTube gitu, atau mungkin ke Instagram yang eee, kayak yang bermanfaat gitu ya bukan kayak entertainment, biasanya dari situ kadang ada sudut pandang baru yang muncul gitu atau enggak dari buku sih sebenarnya, dari buku pun bisa muncul disitu. Kalau misalnya teman pun, juga sebenarnya bisa ngebantu sebenarnya bisa ngebantu banget teman kalau misalnya ada tugas sih, misalnya ada teman yang bener-bener pinter gitu, saya hubungi mungkin apalagi enggak sibuk dianya bisa diajak komunikasi gitu, tanya tips and triknya ini gimana ya kira-kira gitu atau mungkin saya langsung ke rumah minta tolong, minta bantuin gitu, cuman kadang, ya kadang kan tugas udah numpuk banyak ya, kadang dia udah selesai ngerjain, dia lagi nyes ngerjain yang lain jadinya enggak bisa bantu juga, kayak gitu atau makin stuck gimana caranya gimana caranya, dari buku juga enggak nemu-nemu bukunya tebel banget ya kan, jadi lain dari mana mhm.
Refrensi disitu ya. Oh, oke oke. Oh, ya ya. Hmm, oke oke. Oh, iya. Bisa nge membantu, ya. Oke. <laughs> Iya iya. Akhirnya. Iya, males. Oh oke. Lah, itu teh ap apa sih, proyek apa sih Kak? Eee, kuliahnya apa, terus proyeknya apa?
Aku kuliah aku kuliah teknik Kak, jadi waktu itu desain pakai namanya aplikasi software AutoCAD itu kayak desain three tiga dimensi, eee, untuk desain teknik, desain teknik 3 dimensi.
Oh, teknik. Oh. Luar biasa itu mah tuh, puyeng itu mah. <chuckles> Itu ut lulusnya jadi tukang insinyur ya? Insinyur, tukang. <laughs> Nah terus event-nya, event apa tuh Kak?
Mhm iya, banyak hitungan, eee Iya ya, tukang insinyur.

Event-nya kalau itu aku sebenarnya macem-macem banyak event. Jadi waktu ngampus itu, emang gimana, ya, mungkin suka mencari hal-hal baru, ya. Jadi aku, tuh, eee, apa, ya, mungkin agak serakah, ya, cari pengalaman gitu jadi, kita ke satu satu satu kayak ada 1 event saya bisa gabung-gabung event-event lain, nah 3 event sekaligus saya kayak jadi, ngikutin gitu. Jadi udah berkuliah, berorganisasi event-event juga saya ikutin. Nah kalau event-event nih banyak sih, mulai dari festival saya ikutin, eee, jadi kayak kepanitiannya terus juga, budaya juga ada, eee, kemudian, kayak conference konferensi gitu, kan, kalau di kampus teknik, kan, banyak konferensinya. Juga ada kayak gitu, sih, Kak, tapi biasanya.
Musik? Iya. Aduh. Oh, luar biasa itu. Mantap. Oh. Oke oke. Iya iya. Energi tinggi ya, berenergi tinggi. <laughs>
Berenerginya betul waktu saya masih kuliah itu masih masih muda energinya menurutinya nggak bisa.
Iya betul betul. Over-lah itu mah ya.
Jadi iya, mungkin juga karena sendiri, kan, di sana kayak, daripada capek di kos-kosan sendiri kita, kan, cari kesibukan gitu. Habis ngampus, kan, kadang nggak ada ngapa-ngapain apalagi kalau masih maba gitu, kan kan, s masih fleksibel banget, kan. Masih mahasiswa baru, masih awal tahun awal itu nggak terlalu sibuk. Ya, udah nyibukan diri waktu itu Kak, bener-bener kayak, gimana caranya biar nggak bosen gitu di kos-kosan gitu, ya, udah cari kesibukan kesibukan kesibukan, komunitas apa.
Kos ya? Iya iya. Iya. Betul. Iya iya iya. Betul betul. Jadi ke aktivitas lain ya. Hmm.
Iya tapi akhirnya sampai keterusan sampai akhir <chuckles> akhirnya, sampe pas lagi sibuk-sibuknya pun di luar masih sibuk juga gitu.
<chuckles> Ya ampun, jadi di luar kampus pun it eee, ikutan apa, eee, kegiatan-kegiatan luar gitu juga?
Di kegiatan masih dalam kampus, di dalam kampus tapi di luar akademik.
Di luar kampus? Tapi masih? Oh. Oh, ah, oke oke, ngerti ngerti. Nah, eee, ada nggak yang orang apa, ya, kalau lagi sendirian gitu misalkan, Kakak, eee, apa aktivitas kecil yang bikin bisa berpir berpikir jernih gitu?
Mhm. Iya. Mhm. Oke kalau aku lagi sendirian, ya. Kalau di kampus, tuh, kebetulan ada masjidnya, ya, di tengah kampuslah masjidnya bagus gitu dan rindang. Kampusku, tuh, eee, Green kampus, ya, jadi, eee, ya, Green kampus jadi memang jadi pohon-pohonnya rindang, dan bagus juga iya. Dan salah satu tempat yang paling enak buat nongkrong itu masjidnya sebenarnya, sih. Jadi ketika lagi buntu mungkin sholat dulu ke masjid itu sambil mungkin setelah, sholat baca gitu, mhm. Atau sebenarnya jadi tempat masjid ini banyak tempat jadi tempat tidur buat teman-teman yang kayak misalnya lagi nunggu jam kuliah di tempat lain, kan, banyak mahasiswa yang tidur di situ, terutama cowok-cowok, tuh. Jadi, masjid mana masjid ini, yang icon di tengah kampus ini, jadi tempat tidur istirahat siangnya teman-teman, tidur siangnya teman-teman, mahasiswa.
Heeh. Oh, iya iya. Oh, oke oke. Enaklah ya suasananya. Oh, oke. Ya mantap, ih, keren banget. Anak muda hebat itu. <chuckles> Terus? Oh, oke oke oke. Oh, iya iya iya iya. Oh, iya iya. Oh. Oh, Emang beberapa masjid Kak di situ Kak.
1 aja itu yang paling besar itu hmm, itu pun rindang dia tempatnya.
Oh, yang besar oke. Mmm, enak, ya, dingin itu di daerah, mana Kak? Jakarta?
Heeh, sampe malem. Ya. Nggak, di Surabaya, Kak.
Oh, Surabaya, oh.
Hmm.

Terus pernah gak Kak, denger dapat ide baru dari hal-hal simpel kayaknya misalkan Kakak, lagi jalan sebentar atau misalkan lagi denger da lagu gitu, ini ada...
Ya. Mmm. Iya pernah Kak, jadi kampus kan kyu kampusku cukup luas terus jadi aku pernah tuh kayak habis, eee, perkuliahan kan waktu kalau masih maba kan kayak masih kuliah di jurusan-jurusan lain ya, masih ada kuliah umumnya gitu, jadi sepulang kuliah terutama kalau misalnya sore udah nggak ada kuliah lagi, aku jalan-jalan dulu tuh ke jurusan-jurusan lain dulu, muterin kampuslah sambil lihat apa, oh ternyata jurusan ini ada kayak gini, jurusan ini ada kayak gini terus lihat dari arsitekturnya, menarik gitu terus ada kayak ada, s apa ya kayak di situ ada tempat apa aja sih kayak kolam, eee, terus ada kayak tamannya gitu kadang, bikin pikiran jadi lebih jernih dan kadang kalau misalnya kita lihat ke jurusan apa kan ada madingnya gitu kan, ada madingnya di situ kadang jadi dapat perspektif baru dari mading jurusan lain gitu Kak. Ah, kayak gitu, bisa juga kan dari mading-mading kan tempat informasi juga kan.
ide? Ya. Iya ya, ya. Ya. Oh oke. Oh oke. Oh iya iya iya. Oh, bisa ya dari situ juga ya? Oh oke. Iya iya iya.
Itu juga kadang bisa bikin perspektif baru tuh muncul gitu Kak.
Oh mantap mantap, ya jadi ada sebetulnya perspektif itu bisa dari segala macem ya, dari segala macem situasi atau apa pun informasi pasti dapet ya, cuman harus jeli kali ya Kak.
Betul bener. Mhm, betul banget Kak, memang memang harus seperti itu Kak, jadi kita apa ya pokoknya, bisa iya mengolah informasi dengan in mengolah informasi dengan lebih baik sih intinya sih.
<laughs> Iya. Betul betul jadi, eee, digali gitu.
Supaya gak buntu. Sebenarnya itu sih perspektif itu hubungannya ketat banget, terkait keterkaitan dengan yang namanya, mengolah informasi, karena kita kan perspektif kan mendapatkan informasi ya, dan kita mengolah informa informasi itu supaya mendapatkan kayak, sudut pandang baru gitu kan.
Betul. Iya. Oh iya iya jadi lebih apa lebih luas malah ya jadinya kalau, kita ini ya, eee, apa ngambil ngambil perspektif perspektif yang lainnya. Nah Kak, eee, pernah gak, eee, cara eh, apa bik apa gimana caramu bedain antara butuh istirahat dan butuh inspirasi?
Iya bener banget.